Ahora cuéntame, ¿cómo un favor pequeño tuvo consecuencias enormes para ti?
Bueno, mira, este, yo te te voy a poner un poquito en contexto para poderte decirte, porque en realidad el favor, eh, fue pequeño desde el punto desde mi punto de vista, pero sí trascendió de una manera importante para otras personas y por lo tanto, para mí. Mira, este, durante la pasada pandemia, este, ah ah, yo tuve la fortuna de de tener una situación estable con un con un ingreso suficiente y oportuno que que me permitía estar aislado sin problema. Sin emb sí, sin embargo, me di cuenta que muchas personas no atravesaban por eso, entonces
Ujú. Cuéntamelo todo, por favor. Sí. Qué afortunado. No, la mayoría no.
la mayoría no.Y y, bueno, eh, a través de las redes, eh, sociales de mi localidad, yo me di cuenta de que algunas de esas personas que la estaban pasando mal, pues yo podía brindarles de alguna manera un un poco de apoyo. Y entonces, eh, de repente juntaba una despensa o o hacía alguno alguna comida y y y la ofrecía y se la llevaba.
Claro.
Y ese pequeño acto de de bondad, este, mm, que que hacía junto con con mi familia, este, pues, eh, se volvió algo que que fue creciendo exponencialmente, porque al ofrecer yo apoyo, luego otras personas pedían ayuda. <gasps> Como cuando yo ya me vi sobrepasado, este, eh otras personas se unieron con mucho gusto, amigos, familiares, este, y poco a poco eso comenzó a tomar relevancia y a crecer, este, y hacerse más grande, ¿no? <gasps> Eh, al punto de que
Qué maravilla. Ujú. Qué padre. Supo Supongo que era entre tus contactos en las redes o personas que no conocías.
este, el la ayuda la la ofrecía a personas que yo no conocía, este, y de ahí se fue pasando la voz y cada vez, se se presentaban nuevas personas. Este, pero afortunadamente a la par que crecían las solicitudes, crecían la red también de personas que querían apoyar y y bueno, llegó a ser eh, personas que yo no conocía, yo hacía, mm, público una necesidad, decía: "Oigan, este esta persona necesita eh, una medicina que está en tal lugar y que se la lleven". Ah, sí, cómo no, yo se la llevo. Este, yo ando en un taxi y ahorita se la llevo sin costo, no te preocupes. Este, y y bueno fue fue bien interesante la forma orgánica en que fue creciendo esa red de apoyo, que, este, mm, me hizo entender, muchas cosas, ¿no?
Ujú. Qué bendición. <inhales> <inhales> Guau. Sí sí sí. Claro. Oye, ¿y y en qué momento fue que te das cuenta, de que algo que tú considerabas pequeño, que en verdad era muy grande y máximo en ese momento, te estaba convirtiendo en algo tan grande?
Ujú. Ujú. Sí. Pues, eh, en algún momento ya no se trataba solamente de de dar alimentos, este, en algún momento hubo un necesidad de de brindar medicamentos, después, este, hubo personas que tenían algún problema ya conforme fue pasando el tiempo, en la pandemia causó estragos psicológicos en muchas personas y me puse en contacto con un conocido que pertenece a una asociación de psicólogos, él me me comunicó con su director y entonces su asociación, eh, ofreció sin costo atención psicológica a personas para poder apoyarlas, hubo una red de médicos también me dijo: "Aquí estamos, cualquier cosa que necesite para hacer una un diagnóstico, un seguimiento, una una"
Ujú. Okey. Sí. Sí. Maravilloso. ¡Qué bendición!
Sí, eh, fue creciendo de una manera muy interesante y, este, después finalmente hu hubo personas que necesitaban alguna cuestión económica y recuerdo, eh, con mucho con mucho cariño, pero también con mucha, eh, nostalgia, un un señor que, em, yo conocía, lo encontré por la calle, iba triste y entonces le dije: "¿Qué pasó?, ¿por qué tan triste?, ¿todo bien?", me dijo: "No, pues es que estoy pasando una situación muy difícil, porque, mm," yo él tenía yo sabía ya que él tenía un negocio de de jugos naturales, dice: "Pedí toda mi fruta, este, pero justo cuando yo la pedí, eh, cerraron ya la la venta al público de los productos, me cerraron mi negocio y y bueno perdí toda esta fruta, sí, este, me comí la que pude, regalé otra, pero, ya no pude recuperar dinero, este, se quedó pendiente el pago de la renta, eh, se están acumulando otras rentas, ya son varios meses, este, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, no tengo para comer".
Sí. Sí. ¡Ay, Dios! Y se le echó a perder. Ya no podía generar. ¡Ay, dios mío!
Y entonces le dije: "No se preocupe, algo va a pasar", y entonces yo, sabiendo que había personas muy buenas que estaban participando, hice público mi mi necesidad, dije: "Oigan, este, hay una persona que tiene esta necesidad", y un amigo mío, que vive en el extranjero, junto con una un grupo de de amigos de él, mandaron una cantidad importante de dinero, este, y me dijeron: "Este, nosotros confiamos que tú vas a hacer lo correcto con ese dinero".
Sí. Sí. ¡Wao! <inhales>
Y sí, así así tomé yo el dinero, este, una parte del dinero fui con este señor, le dije: "Este, oiga, este, ¿cuánto es lo que necesita para, eh, es salir adelante con su situación?", "No, es que es que es mucho dinero, es que", "¿Cuánto es?", "Pues es tanto", "Ah, muy bien, aquí está el dinero", este eh, "Oh, pero no puedo pagar intereses, ¿cuánto va a ser?, ¿cómo es el enganche?" qué, le digo: "No, el único interés que tienen estas personas, no es dinero mío, es de otras personas, su único interés es que usted esté bien y que salga adelante", y este, y bueno, él se emocionó mucho y su esposa también y y bueno, le dije: "Además aquí hay un poco más de dinero, porque, pues hay que sobrevivir los días siguientes y esperemos que todo vaya bien", fue muy muy gratificante, después se se pude a dar a otras personas con el resto del dinero, etcétera, pero especialmente ese caso, este, digamos que el pequeño favor que yo hice fue solamente entregárselo porque no era mío, este, pude ser el gestor y nada más el el que lo entregara, pero, fueron otras personas las que las que a través mío le hicieron llegar ese dinero, ¿no?
Sí, pagar y. <inhales> <inhales> Ay, Dios. ¿Y qué dijo el señor? <inhales> Sí. Sí. Pero, es que fíjate qué importante es eso, porque, eh, a al hay siempre muchas personas que quieren ayudar, pero a veces no saben cómo
Claro. Claro.
y a veces no tienen la forma de hacerlo de manera directa y y desconfían, sobre todo en México, un país de tanta corrupción, trampa, tranza.
Ujú. Sí sí sí. Sí, sí, sí.
Eh, dices que realmente se haga efectivo eso, ¿no? Entonces, claro, tu reputación, l l la persona que tú eres, hizo que tus amigos y que el resto de la gente confiara en ti para llega llevar a cabo algo tan grande.
Que llegue, sí. Claro. Sí, digo, si, si algún mérito yo podría, este, presumir es que es que sí, tenía esa historia de de de haber trabajado y de haber sido honesto y de haber sido, este, responsable y siempre comprometido con las cuestiones sociales. Entonces pero todo lo demás, pues, l llegó, digamos que, eh, como consecuencia de eso y y y fue una red muy interesante. Y y bueno, después de eso yo yo e enfermé, eh, yo caí enfermo de COVID sí. Y y bueno, yo fui el beneficiario de mi propia red, este, eh, muchas personas, cuando se enteraron que yo estaba enfermo, estuvieron ahí para apoyarme. Este, cerca de 1 mes estuve, pues, eh, digamos que, eh, recuperándome, mm, salí bien, pero el doctor me dijo: "Otro mes tiene que estar, este, para que sus pulmones se se recuperen, se fortalezcan". Y entonces, prácticamente 2 meses yo estuve fuera de circulación, pero en ese en ese tiempo no faltó quién nos llevara alimentos, quién nos consiguiera las medicinas, quién nos trasladara cuando teníamos que hacerlo, quién se hiciera cargo de las necesidades que podían tener mi esposa o mis hijos. Fueron, este, di ahora sí que yo fui el el beneficiario de de esa esa red también, y y salí muy muy agradecido, muy fortalecido.
Claro. No me digas, ¿te contagiaste? <gasps> Ay, Dios. Gracias a Dios. Se fortalezcan. <gasps> Qué maravilla. Oh, wao, es que en serio es mágico lo que me estás, contando. ¿Fue fue es algo así como como esto de la cadena de favores?
Ah, sí, sí, sí, sí.
¿No? Y que y que es es es increíble ver cómo siempre hay gente eh, bondadosa, cómo siempre hay gente empática.
Sí. Mucha. Sí, mucha.
Y y tú lo hiciste por los demás, y después los demás lo hicieron por ti. O sea, es el equilibrio perfecto, la armonía perfecta, eh, el dar y recibir.
Claro. Claro. Y bueno, algo lamentable, bueno, pero que también es parte de de de todo lo que es fue un aprendizaje. Eh, como yo estuve 2 meses fuera de circulación y todavía pasó 1 mes más más o menos, cuando encontré a la esposa de de este señor de de los jugos, y le pregunté y le dije: "¿Y cómo está?". Y me dice: "No, este, eh, ¿no no se se había enterado?", dice: "El enfermó también y falleció". Este, casi a la par de mi enfermedad, él también contrajo la enfermedad y lamentablemente, pues él falleció. Pero él no salió adelante, pero me decía, pero él murió muy agradecido y muy feliz de que ustedes pudieron apoyarlo, se fue en paz porque todos sus asuntos estaban ya, eh, arreglados, resueltos y y se fue, pues, así, agradecido. Y eso fue algo muy impactante para mí.
Sí. De los jugos. ¡Ay, no! Él él no salió adelante. Ah. Resueltos. ¡Ah! Oye, qué historias más fuertes, qué cosa más fuerte. Oye, y dime algo, ¿tu tu familia dices que también colaboraba con esto?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, estaban comprometidos también. Y eran parte de la de la solución, ¿verdad? Y y bueno, la la a el aprendizaje que pude tener yo, y que para mí fue el que me marcó, es que este, era, eh, evidente que nadie era tan rico que no necesitara de la ayuda de los demás. Y nadie era tan pobre que no pudiera dar algo, ¿no? Sí.
Exactamente. Que no pudiera dar ayuda, ¿no? Que esa es la frase de la Cruz Roja, y es, lo máximo de frase, ¿no? Nadie en este mundo, es tan rico para no necesitar a otro. ni tan ni nadie es tan pobre, para no poder apoyar a otro. Y es la verdad, ¿no? Oye, y y tu familia O sea, ¿qué pasa cuando tú te enfermas? ¿Qué hicieron?
Sí. Sí. Claro. Eso, lo aprendí ahí. Ujú. Bueno, este, durante, eh, algún tiempo, eh, yo estuve atendido por una red de de doctores, que eran la que nos apoyaban. Eran incluso de otro estado, pero a través de de este, el, eh, el teléfono, nos nos comunicábamos, sí. Y y me hicieron llegar todos los insumos que yo necesitaba para poder tener este, pues la la eh, oxigenación medida, la presión medida, la temperatura. Entonces, eh, me proveyeron de todo eso, ¿no? Vinieron inmediatamente amigos, familiares y todo eso. Y hubo un momento crítico que yo pasé. Solo fue una noche donde yo estuve mal, y no se conseguía una medicina. Y entonces, entre varios de ellos, en la noche estuvieron, eh, pues tocando y buscando, hasta que le encontraron. Y una amiga dijo: "En tal lugar está". Y fueron por ella y me la dieron. Y eso fue, eh, literalmente, lo que me pudo salvar la vida. Sí.
Ajá. Videollamadas y Okey. ¡Qué maravilla! Okey. ¡Ah! Sí. Lo que cambió la historia. Claro, oye, y dime algo, sí tuvieras que repetir esa historia hoy, ¿la harías exactamente igual o cambiarías algo?
Yo creo que sería igual, e e el principio detrás de todo eso, eh, como mencionabas tú antes, México es un lugar donde no hay hay mucha desconfianza y y yo creo que la confianza es e e e el hilo que forma el tejido social, ¿no?, entonces tenemos que aprender a confiar unos en los otros, este, ese tipo de ejercicios nos ayudan a a entender que, eh, mientras no venzamos esa resistencia a a ir al encuentro con el otro, a eh, sentir la confianza con el otro, pues las cosas van a seguir de la misma manera, este, y e es necesario un cambio.
Sí. Exacto. Claro, y y y ese es el punto, ¿no?, eh, volviendo sobre todo a México, que quizá la gente se vuelve indiferente, impersonal, eh, porque sabe que hay mucho fraude, porque tiene miedo incluso, eh, de ayudar al otro porque no sabe cómo va a responder, a veces la ayuda puede irse contra él, ¿no?
Claro. Sí. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí.
Pero que lo que es increíble es de que siempre que hay desgracias y siempre que hay tragedias, los terremotos, los incendios fuertes, el COVID, eh, todo este tipo de cosas es donde realmente sale esa unión de todos y dejan lo que sea que estén haciendo por ayudar al otro.
Ujú. Claro. Claro, sería sería bueno que algún día descubriéramos que la corrupción, es una enfermedad y una desgracia terrible, ¿no?, y nos solidarizáramos. Sí, sí, de la misma manera. Y que es de vida o muerte.
Es Ajá, y que también deberíamos unirnos ¿no? Además además, pero oye, de verdad, qué historia tan increíble, te felicito por ser ese ser humano tan excelente
Además, sí.
y y y-y que hayas dado bendiciones, pero a la vez, te regresaron esas bendiciones de vida. Y sea la luz para el espíritu del señor de los jugos.
En gran medida. Sí. Sí, sí, sí, eh, eh, fue el el medio nada más para que él pudiera irse tranquilo. Pues, eh, agradezco la oportunidad de poderlo compartir y espero que esto que aquí queremos y que buscamos se cometa en una realidad. Que tengas un excelente resto del día.
Te agradezco mucho. Sí. Igualmente, gracias de nuevo. Me conmovió mucho tu historia. Gracias.